Eh beh, on n'exclut pas que peut-être, il pourra y avoir un mariage. On sait pas. On pourra peut-être devenir, heu, de la même famille, heu. Heu, il il y a parité égale. Il y a autant d'enfants que autant de garçons que de filles donc, heu, il y a parité égale. Hem, on sait pas. Y c'est effectivement pas exclu qu'on fasse un jour partie de la même famille avec un couple, heu, ou l'autre mais oui, ça, c'est c'est vrai que c'est cool aussi quand, heu, quand nous, on se voit, bah, eux, ça leur permet de garder le lien à travers nous donc, c'est vrai qu'il faut aussi qu'on essaie de préserver ça.
Et voilà, c'est ça. <laughs> Ouh là. <laughs> <laughs> Ouais ouais, c'est ça, ouais, c'est important et puis, du coup, ça te ferait de de vous, heu, des heu, des des amis, mais heu, ouais, voilà, il y a pas de mot <chuckles> pour définir.
Mmh mh. Mais je sais pas comment on dit. Ouais, des ouais, non, heu, «La même famille», dira-t-on.
<laughs> La même famille, d'amis, heu ça fait c'est des amis de longue date ou pas, ces gens?
La même famille. <chuckles> Heu, oui oui, c'est que des amis que je connais depuis, heu, la primaire, donc, heu, tu vois? Heu, oui oui. Ouais, ouais, ouais. Heu, oui. Même village, exactement. Enfin, même, heu, même ville parce qu'on est tous allés dans une école privée, heu, dans une, heu, dans une ville mais on n'habite pas forcément la même, heu, le la même ville parce qu'il y a les petits villages, heu mais on est allés, heu, tous dans la primaire ensemble donc, ouais, on aimerait bien aussi que nos enfants, ils ils ils perpétuent ça un petit peu de se dire, heu, de garder ce lien, heu, de, je te connais depuis toujours, heu, je te connais sur le bout des doigts, heu, c'est je on trouve ça génial.
La primaire! Ah oui, dans le même village, du coup. Ah OK. C'est abs c'est génial ça, pour le coup et du coup, vous étiez combien, heu, de d'amis dans cette même primaire?
Ouais. Heu, alors, on était 7, et après, il y en a qui se sont mis en couple, il y a eu les pièces rapportées, heu, le le groupe s'est un petit peu élargi au fil des années. Mais, heu mais à la base, on était 7, ouais, avec moi inclus. Ouais, ouais exactement. Mmh, mmh, mmh. C'est chouette, ouais.
<chuckles> Oui. Ah ouais, 7 à garder le lien, heu, après toutes ces années. Ah, c'est incroyable, c'est c'est super rare, pour le coup. Ouais. Mais écoute, merci beaucoup, hein, pour, heu, pour toutes, heu, ces ces petites anecdotes et même ces conseils, hein, qui peuvent être assez pratiques pour les personnes isolées surtout donc, heu, merci pour ça.